Çatışma çıktığında nasıl sakin kalırsın?
Imm, yani, aslında bu kiminle bu çatışmayı yaşadığıma göre değişebiliyor. Çünkü herkesle yaşadığım şey aslında farklı bir etki yaratıyor ve farklı şekilde sakin kalma yöntemlerim var diyebilirim.
Hı hı. Anladım. Peki şimdi örnek olarak sorsam sana, eee, aile içinde mesela, yani, kendi anne, baba, ııı, mesela, hani, tabii bunu paylaşmak istersen, eee, durumlarında mesela nasıl sakin kalırsın?
Hı hı. Tabii. Evet. Ya, şöyle, özellikle annem ve babamla olan çatışmalarda hep, ııı, bir şey benimsedim kendime. İçsel olarak şunu söylüyorum her zaman: "Onlar annen ve baban, duracağın yeri bil." <chuckles> Çünkü bazen insan bir çatışma yaşadığında, bir şeye sinirlendiğinde ya da, ııı, sınırları ihlal edildiğinde ki bence aile içinde bu daha çok oluyor. Eee, çünkü o sınırları korumak çok daha zor oluyor. Iıı, o durumlarda bazen insan sinirden ne dediğini bilmeyebiliyor. Yani, başkasına söyleyeceğimiz şeyi annemize babamıza da söyleyebiliyoruz ve çok kalp kırıklığı, geri dönülmeyen şeyler olabiliyor. Genel olarak içimden hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Bunu hatta yaklaşık son 10 yıldır yapıyorum diyebilirim. Iıı, çünkü onlara neler den nerede durmam gerektiğini bilmem gerekiyor. Bu benim sakin kalmama yarıyor.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Evet. Tabii. Anladım. Yani, aslında dediğin gibi özellikle, eee, anne baba durumlarında belki veya, işte, onlardan, eee, çocuklarına, eee, böyle, bu çatışma çıktığında bu sakin kalamamaktan dolayı, eee, kalp kırıcı, ııı, şeyler söylenebiliyor. Ama günün sonunda herhâlde onlara, işte, emm, yani, sonuçta anne baba olsa bile, eee, sana nasıl gerek nasıl davranmaları gerektiğini hatırlatmak amacıyla, böyle, bir tepkin olabiliyor. Belki, işte, bir onlarla konuşuyorsundur. Eee, böyle, an anne babanla, emm, bu konuları mesela, hani, siniriniz yani, iki tarafta ya eee, sakinleştiğinde daha doğrusu, böyle, rahatça oturup, konuşabilir miydin? İletişimin iyi miydi mesela bu konularda?
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. I hı, tabii, yani, eee, o sinirlilik anı geçtikten sonra, yani, o, eee, hani, çok yüksek oluyoruz ya, nabzımız çok atıyor, işte, gözümüz dönüyor sinirden. Hani, o anlarda, eee, sakin kalmaya, işte, gayret ediyorum. Kaldıktan sonra da hep şey yapıyorum, "Ya, bunu sonra konuşalım. Şu an ikimiz de yükseğiz. Eee, birbirimizin kalbini kırarız ve gerek yok." Çünkü, ya, bir arkadaşınla bunu yaşarsan bir daha görüşmezsin, olur biter veya, eee, az tanıdığın biriyle. Ama anne babayla öyle olmuyor ve söylenen şeyler, kırılan kalpler öyle kalıyor. O yüzden hep, eee, şey yaparım. Yani, bunu sonra konuşalım derim. Ve sonra sakinleştiğimizde, işte, birer kahve eşliğinde, çay eşliğinde, eee, net bir şekilde bunu, yani, sorunu konuşuruz. Çok da sinirlenmeden. Olabildiğince diyeyim, bazen sinirlenilebiliyor tabii. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Tabii. Hı hı. Tabii. Hı hı. Güzel. Anladım. Tabii, tabii. Yani, insanlık hâli. İii, belki de insanlar aslında, eee, özellikle anne babalarına daha çabuk silinebilir sinirlenebiliyorlar. Aynı şekilde anne baba çocuklarına, doğru diyorsun. Peki, şimdi bunu bir de, emm, iş yerinde bir çatışma çıktığında belki, işte, iş arkadaşınla aynı ortamdasın, eee, işte, iyi gitmeyen bir şeyler var ve en sonunda, eee, işte, böyle, arada böyle bir, eee, söz olarak bir sürtüşme durumu oluyor, mesela. Eee, bu mesela, böyle bir durumu nasıl çözmeye çalışırsın? Yani, tepkin ne olur böyle bir durumda?
Hı hı. Kesin Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet, tabii ki. Eee, ya, böyle olaylar yaşadım bu arada, iş yerinde. Çünkü, eee, yani, iş yerindeyken dur işin içine farklı şeyler giriyor. 1'incisi, birbirimizi zaten özel hayatta tanımadığımız için kimin neye sinirleneceği, kimin neye alınacağını bilmek çok zor oluyor. Yani, birine, işte, eee, "Şu işi 6'ya kadar yapmak zorundayız." dediğinde bunu görev olarak algılıyor, diğeri bunu baskı olarak algılıyor. Herkesin algısı farklı ve çok kolay çatışmalar çıkabiliyor. Yani, iş yerinde kendim sakin kalmaya gayret ediyorum. İşte, nefes egzersizleri olsun, oradaki ortamdan uzaklaşmak olsun. Ama eğer bir çatışma çıkacağına eminsem, yani, bir konu konuşacaksak bunu, eee, 3'üncü bir kişinin kesinlikle ortamda olmasına gayret ediyorum. Eee, bire birde sohbetleri konuşmaktan yana değilim açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Yani, aslında ilginç bir taktik de denilebilir. Eee, böyle, birebire çok, hani, eee, düşmemek için, hani, eee, belki öyle bir konu açılacağını hissettiğin zaman, işte, ya, eee, bulunduğun yeri değiştirmek ya da konuyu değiştirmek gibi belki taktiklerin olabilir. Eee, böyle, başına geldiğinde, mesela, o sakinliğini koruyup diğer bir 3. kişinin olmasını mı bekliyorsun, mesela? Nasıl davranıyorsun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, şöyle yapıyorum. Mesela, birebir bir ortamdayız diyelim. Toplantı odasında konuşuyoruz bir konuyu. Diyorum ki, yani, hemen o aklıma geliyor, 3. bir kişinin olmadığı. Bunu diyorum, öğle arasında konuşalım, biri de yanımızda olsun. Ya, bunu dememin, eee, sebebi aslında şu, birebir yaşadığım bir olayı anlatayım sana. Eee, bir arkadaşımla, böyle bir çatışma yaşadık. Eee, işle ilgili. İşte, sen, işte, şunu şöyle yaptın, ben bunu böyle yaptım, şöyle olmalı, böyle olmalı gibi ve sonrasında, yani, bu üretim departmanından bir arkadaşlaydı ve sonrasında bu olay başkalarına özellikle bizim üst, eee, yöneticimize farklı aktarıldı, karşıdaki arkadaş tarafından. Şimdi o diyor ki, böyle böyle söyledi. Eee, ben de diyorum ki, hayır öyle bir şey yok. Yani, aslında biz zıt düştük ve bunu teyit edecek, ispatlayacak kimse yok. Bu durumda, eee, tabii ki kim haklı, kim haksız ortaya çıkmıyor. Yöneticinin aklında soru işareti oluyor. Saçma sapan konu uzuyor. O yüzden her zaman işle ilgili çatışmalarda kesinlikle 3. kişinin olmasına gayret ediyorum. Yoksa, hemen çatışmadan uzaklaşıyorum. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Aslında bu şekilde de, eee, kendini de korumuş oluyorsun ve belki de bir şahit olma durumu da oluyor. Yani, aslında çok güzel bir taktik baktığın zaman. Hani, bu çoğu kişiyede tavsiye edilebilir. Çünkü dediğin gibi şimdi, emm, eğer bir sürtüşme çıktığında, bir s çatışma çıktığında, eee, çözüm bulunamıyorsa taraflardan birisi belki, hani, tabiri caizse, eee, biraz pis oynayabilir ve bunu, işte, üst yönetime farklı kötü niyetli olabilir ve eee, üst yönetime farklı, eee, aktarabilir. Hani, bu da aslında, eee, o 2'nci kişinin, eee, hani, sıkıntılar yaşamasına da sebep olabilir. Doğru diyorsun. Aslında peki, bu 3'üncü kişiyi seçerken o, eee, çatışma çıkan ya, çıktığında karşındaki kişinin yakın arkadaşı veya çok yakın iş arkadaşı olmamasına di dikkat ediyor musun peki? Sonuçta <swallows> eğer öyle bir şey olsa tabii ki onun tarafını tuta tutulabilir, yani, değil mi?
Hı hı. Elbette. Hı hı. Kesin. Evet. Tabii, kötü niyetli olabilir, çok normal, yani. <giggles> Evet, doğru. Kesinlikle. Hı hı. Tabii. <giggles> Evet. Olabilir, tabii ki, böyle şeyler olabiliyor. Yani, ben zaten çok iş yerinde yakın bir arkadaş olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü iş arkadaşlığı farklı, özel hayattaki arkadaşlık farklı. O yüzden benim zaten çok çok yakın bir arkadaşım olmuyor. Karşı tarafın da olmamasına gayret ediyorum ve farklı bir departmandan olmasına gayret ediyorum. Yine, mesela, üretim departmanından biriyle sorun yaşarsam örneğin, işte, kalite kontrol departmanından birinin dinlemesini istiyorum. Bulamazsam, direkt, eee, üstten biri, yani, yöneticimiz olabilir, eee, insan kaynaklarından biri olabilir. Çünkü bu çatışmayı düzelteceksek, biz onu çözmek zorundaysak birinin olması lazım. Yoksa da hemen uzaklaşıyorum. Çünkü çok farklı yerlere gidebiliyor iş yerindeki tartışmalar. Hani, çok öyle nefes egzersizi, işte, hani, o an, eee, başka bir yere bakayım, başka bir şey düşüneyim, falan yapamıyorum hemen uzaklaşıyorum iş için olduğunda.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım, anladım. Yani, belki de aslında bu şekilde, eee, bir çözüm bulmaya çalıştığın için böyle bir, eee, aksiyon alı alıyorsun. Doğru, yapılabilir. Peki, eee, bu, böyle bir durum mesela ilişkiler açısından, hani, ona bir de gelirsek, eee, bu, hani, işte, karı koca, eee, arasında olabilir, işte, sevgililer arasında olabilir. Mesela, böyle bir durumda nasıl sakin kalırsın?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Şimdi bu daha farklı bir konu. Çünkü, eee, işte, mesela eşimle çok yaşıyoruz, evet, çatışmalar. Ne ailedeki gibi bir konu bu ne de iş yerindeki gibi. Yani, uzaklaşmak ya da birinin önünde tartışmak mümkün değil aile içindeki çatışmayı veya, eee, aile annemle babamla olduğu gibi, hani, işte, o şekilde de kendimi sakinleştiremiyorum. Çünkü ister istemez eşli olunca, böyle, bazen bir, eee, işte, yarışa dönüyor. Bazen haklı çıkma çabasına dönüyor ya da kendini anlatma derdine dönüyor. Bu, çatışmalar aslında daha farklı. Yani, nasıl sakin kalıyorum? Eee, sanırım, yani, karşı tarafı da sakinleştirmeye çalışıyorum, kendim de sakin kalmaya çalışıyorum. İşte, cümleler olabilir, mesela, bunun için belki.
Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. Hıı, ya, aslında belki bu şekilde, eee, dediğin gibi, eee, yani, sakin kalarak, hani, eee, karşıdaki karşındaki kişiyi de çok incitmemiş oluyorsun, hani, belki de bu sayede. Çünkü, iii, sonuçta bir sevgililik veya, işte, bir, eee, karı koca durumu olduğu zaman, eee, en nihayetinde o kişiyle, eee, işte, eee, sürdürmen gereken de bir hayatın var. Eee, senin de yararına ka Tabii, yani, senin de yararına olacaktır bu durum. E, çünkü o, eee, sürtüşmenin, o çatışmanın, eee, da bir an önce böyle çözülüp, işte, normal hayatınıza dönmeniz için Peki, mesela küslük durumu oluyor mu mesela bu, eee, çatışma çıktığında? Hani, eee, çünkü küs küslük de şöyle de olabilir, şimdi, bazen ses daha sessizlik, eee, hani, hem bir cevap olabilir hem de, işte, karşıdaki kişiye de böyle bir kendini kendini düşünmesi için bir vakit ayırması için de bir tepki de olabilir. Mesela böyle durumlarda küs kalmayı mı tercih edersin yoksa direkt sorunu çözmeyi mi istersin?
Hı hı. Evet. Evet, evet. <chuckles> Daha kritik bence. <chuckles> Hı hı. Doğru. Hıı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. E, şöyle, şimdi, "sessizlik" dedin ya sen. Ben onu aslında bu çatışma anlarında kullanıyorum. Eee, yani, sakin kalmak adına ve çatışmayı birazcık durultmak adına. Şimdi, mesela tartışıyoruz. O an tabii ki sesler yükselebiliyor. Ben, hemen, eee, ses tonumu alçaltıyorum. Yani, böyle bir yöntemim var. Böyle, direkt, eee, derin bir nefes alıyorum ve ses tonumu çok fazla alçaltıyorum. Sonra karşı tarafa diyorum ki: "Bak, sakin konuşuyorum, sen de benimle bu tonda konuş." Sonra karşı taraf bunu yapabildiğinde zaten çatışma aslında biraz duruluyor. Yani bu, eee, orada sakin kalmamızı sağlıyor. Eğer ki o hâlâ yüksekse, yani, hâlâ bağırıyorsa falan sesi yüksekse ben burada sessizliği kullanıyorum. Diyorum ki: "Ses tonunu ü azaltana kadar, alçaltana kadar tek kelime etmeyeceğim." diyorum ve susuyorum. Bu kesinlikle sakin kalmama da yarıyor, karşı tarafı da sakinleştirmeye yarıyor. Yani, küs de çok kalmıyorum açıkçası ya. Yani çatışm Hı hı.
Hı hı. Hıı. Eve Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. Hıı. Evet. Ha, anladım. Hı hı. Evet, güzel taktik aslında. Evet. Yani, karşıdaki kişiyi de ö özellikle, eee, onun da sakinleşmesi için çok işe yarar bir yöntem baktığın zaman. Yani, belki bu aslında yapılabilir. Eee, daha da arttırabilir belki. Hani, y yapmayan insanlar da belki böyle, eee, davranabilir. Çünkü günün sonunda yani, ımm, çünkü, iii, biraz yangına, eee, işte, emm, eee, daha, böyle, bir, eee, iii, daha da, böyle, alevlendirmemek için o yangın durumunu, hani, daha böyle sakin kalarak, böyle bir, eee, sessiz olarak bu şekilde aslında ortamı da Çünkü bu, eee, çatışma çıktığında insanların nabzı da yükseldiği için, iii, ağzından, böyle, eee, kötü sözler de çıkabilir. Çünkü sonuçta orada bir, hani, "Benim dediğim olacak." işte, "Ben haklıyım." derken belki kötü yerlere de gidebilir o konuşma. Doğru diyorsun. Hı hı.
Evet. Hı hı, bence de. <chuckles> Hı hı. Körükle gitmek, değil mi? Çok haklısın. Evet. Evet. Doğru. Hı hı. Öyle oluyor, çok haklısın. Yani, ses konusunda da öyle, biliyor musun? Mesela ben yükseltiyorum. O daha çok yükseltiyor çünkü kendini duyurmak için hele karşıdaki susup bir es vermiyorsa, hani, onu bastırmak adına daha yüksek sesle konuşuyorsun. E, karşıdaki de yükseliyor, sen de yükseliyorsun. Böyle bir bağırtıya dönüyor. Ama biri kendi sesini i azalttığında diğeri zaten kendi bağırdığını fark ediyor ve o ses tonu direkt alçalıyor bir şekilde. Hani, tartışmada da bu sayede biraz daha sakin kalıp dediğin gibi kötü şeyler falan söylemek de engelleniyor açıkçası.
Hı hı. Hıı. Tabii. Hı hı. Hıı. Evet. Tabii, tabii, doğru diyorsun. Belki de bu şekilde olması daha daha doğru. Peki mesela kendini, emm, kontrol edemeyenler için, bu çatışma çıktığında mesela sakin kalamayan insanlar için buradan şimdi, emm, verebileceğin bazı tavsiyeler var mı?
Evet. Hıı. Hıı, aslında var tabii ki. Öncelikle, yani, nefesi kontrol etmek insanın nabzını kontrol etmesi demek. Yani, ııı, çok sinirlendiğinde, çok yükseldiğinde, bir tartışma anında insanın nabzı, az önce senin de söylediğin gibi daha hızlı atıyor. Ve nabız arttıkça stres artıyor, stres arttıkça insan yükseliyor. Bu durumlarda eve tabii ki far aslında kendini o an dinlediğinde ne kadar hızlı nefes aldığını veya kalbinin hızlı çarptığını fark edebiliyorsun. Hani, nefesi kontrol etmek birçok şeye yarıyor. Yani, derin bir nefes alıp o nefesi sakince vermek ve bunu birkaç kez üst üste yapmak insanı sakinleştiriyor. 2'nci olarak da, ııı, kiminle çatıştığını, hani, o an bir düşünüp ona göre aslında ona kendini hatırlatma. Mesela iş yerindeyse, "Ben, iş yerindeyim ve bu işe ihtiyacım var" diye içinden tekrarlarsa aslında veya, "Bu kişi benim annem, hani, kırmamalıyım" aslında kişiye göre bir cümle belirlerse bence daha kolay olabilir ve tabii ses tonu çok önemli. Bir de sanırım göz temasından kaçınmak ve böyle uzak bir yere odaklanmak işe yarıyor diyebilirim.
Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Tabii. Tabii, doğru diyorsun aslında, ııı, bu sayede de, hani, özellikle iş yerinde, iii, "Ben, burada aslında, bu işe ihtiyacım olduğun için buradayım." Eee, eee, yani, "Bu işi devam ettirmem gerekiyor kariyerim açısından. Belki şu an, hani, biraz alttan almak, işte, sakinleşmek, eee, farklı, işte, veya, ııı, kötü bir karar vermememe veya olayların daha kötü bir yere gitmemesine sahip olu" sii iii, çıka zı eee, neden olabileceği için gayet aslında verdiğin örnek güzel. Hı hı, gayet, ııı, hoş, yani, doğru diyorsun. Iıı, çok güzel bir konuşma oldu benim için. Emm, çok teşekkür ederim bunları detaylı olarak ve kendi hayatından örnekler vererek anlattığın için.
Hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet, hı Hı hı. I hı, ben de çok teşekkür ederim. Yani, soruların da çok keyifliydi, sohbet de çok keyifliydi. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.
Hı hı. Görüşmek üzere, sen de. Hoşça kal.
Hoşça kal.